Đúng ha, đúng ha. Yeah, nhất là mấy cái món chỉ để ăn buffet á, là có những thứ á trong menu nó có nhưng mà thực sự khi mà tụi nó phục vụ cái xong tụi nó giấu đi á. Cái xong mình phải nói, mình phải lại mình nói nó để nó mang ra chứ hông là nó giấu cái đó đi, còn hông nó chỉ nó chỉ phục vụ cho những người gọi mấy cái món đó thôi. Trên ờ, hồi ở Việt Nam á, em đi ăn, ơ, Haidilao rồi yeah, ừm, tụi nó giấu hải sản rồi tụi nó giấu thanh cua đi á. Trời ơi! Khó chịu lắm luôn, phải phải tự đi nhắc tụi nó, xong tụi nó tụi nó cũng hông có để lên bàn buffet nữa, tụi nó phải bưng lại cho mình, yeah.
Yeah, yeah, đúng rồi. <laughs> À. Ồ! Ra vậy. Ờ. Ờ. Đúng, đúng, cái cái này chị đồng ý luôn. Hồi kỳ chị đi ăn buffet ở Las Vegas cũng vậy, kiểu là, cái khách sạn đó là có buffet cua huỳnh đế, mà á hả, trời ơi, chị đứng chị đòi hoài mà nó hổng có châm thêm càng cua.
Dạ, đúng rồi. Ưm, yeah. Yeah. Yeah, vải phải nói. <laughs>
Ờ, phải cái chị phải chị phải hỏi đúng rồi, hỏi nhưng sau nó mới bê ra, rồi. <laughs>
Yeah. Khôn lắm, ý là, yeah, vì em nói trong kinh doanh, trong cuộc sống thì cái giao tiếp mình đôi khi mình hông nói thì đôi khi mình là người chịu thiệt, nhưng mà có những cái thì nói ra, dù nó hông có tác dụng nhưng mà rõ ràng là mình mình cũng có thêm một cái gì đó để làm rõ hơn trong cái tình huống, đúng hông? Ừm, mình phải mở miệng mình nói chứ mình đâu thể nào im ru được, yeah.
Ừm. Đúng rồi, chính xác, em. Ừm, với lại chị thấy á là bên cạnh mà cái việc mình, à, giao tiếp á, thì chị nghĩ em có nghĩ là cái vai trò của cái việc lắng nghe nó có tác dụng gì hông?
Yeah. Yeah, thì bên cạnh, à, việc mình giao tiếp thì em thấy lắng nghe là một cái kỹ năng phải có luôn. Là phải song song với nhau chứ hông thể nào mà mình toàn mình nói mà mình hông lắng nghe, mình hông s nghe người ta nói thì nó là một cái thứ, gọi là, cực kỳ hông nên.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Đặc biệt là cái, ơ, l cái việc mà lắng nghe chủ động á, chị thấy, ưm, cái đó khá là hay, để giúp mình hiểu hiểu rõ hơn ý và nhu cầu của người đối phương. <laughs>
Ưm, yeah. Yeah. Yeah, đúng rồi. Ừm. Dạ, đúng. <laughs> Với lại là lắng ờ, mà em theo em biết á nha, là kỹ năng lắng nghe khó hơn là kỹ năng nói ấy. <laughs> Ờ, kỹ năng lắng nghe là cái tâm của mình cũng phải tịnh tâm.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. Tại không phải ờ, đúng, đúng, chính xác luôn, chị đồng ý, em. Tại khi mình lắng nghe là mình còn phải, ờ, nghe, nắm bắt thông tin, hiểu nội dung, xong rồi mình phải đưa ra cái cách giải quyết nữa chứ hổng phải là, ờ, nghe cho có nghe. <laughs>
Yeah.